М, да, вопрос, конечно, хороший, что заставляет переживать, но переживания бывают же ж хорошие, бывают, м, как бы, да, веселые переживания, бывают переживания, э, такие грустные, а, зависит конечно, э, от того комедия это или, м, трагедия или трагикомедия, да? То есть, э, ну допустим скажем, что я выбрала, э, веселенькое что-то и ну конечно же вот ф вся, эм, э, вся вся вот эта вот сцена фильма, а то как герои, всё это там, да, ф как они смеются, как они проживают я тоже если это сделано хорошо, а плохие фильмы я стараюсь не выбирать. А если это всё Да, да это Rotten Tomatoes, а, на них, э, на них не написано. Вы меня сбили с моей умной мысли. <laughs>
Мгм. Мгм. М-да, да, конечно, мгм. Мгм. Да. Согласен, согласен. Ну да, мгм. М-да. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Проживают. Мгм. Дак. Мгм, потому что потому что на них написано, что они плохие. Мгм. Мгм. М-да. <laughs> Извините, да.
А, если всё это очень, а, натурально и если хорошие актеры, то я как бы, да, я, м, э, попадаю в эту самую ситуацию, а, виртуально, да, как будто бы я там тоже, и тогда я сопереживаю, и смеюсь, и уч как бы участвую в сцене, в участвую в самой в самом этом фильме. Вот тогда я считаю, что фильм получился и просмотр, а, как бы меня восхищает.
Так. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Искренне, мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Понимаю, но а было такое, что периоды были разные в жизни, например, э, сейчас у вас, понятное дело, что больше жизненного опыта и вам б больше понятны и драма в некоторой степени. Да-да-да, так это ж ваще фильм просто категории, возможно, будем обсуждать дальше, они там запрещенные, не запрещенные, то есть смотрите ли вы до 16? А, да, а в молодости, порой, были другие фильмы, которые интересовали. Меня в молодости очень интересовали драма. Мне, видимо, не хватало своих наблюдений, то есть жизненных.
А вот. Мгм. Спасибо за напоминание! <laughs> <laughs> Да, да, да, да что с листоч Мгм. То есть сильные нужны были эмоции, да, вам?
Да, да, поскольку я такие не проживал, они мне были интересные. Вот как бы ты смотришь, солидаризируешься с главным героем, он там проживает, становится лучше или хуже, ну обычно лучше. И плакал в том числе, конечно, были фильмы, в которых, да, можно было поплакать. Я, в принципе, любил. Да, я, в общем-то, тоже могу себе это позволить. Ну мне кажется, что слёзы это хороший элемент, который дан человеку для проживания эмоций.
Мгм. А вы плакали, вот там, допустим, когда там было эмоции? Мгм. Слушайте, я до сих пор плачу. <laughs> М. Абсолютно, да, да, да, если трагедия какая-то там, да, какая-то драмочка такая, то да, почему нет? Мы лучше становимся, наверно, очищаемся тоже.
Мгм, мгм. Да, мгм. Ну в том числе. М, просто мне кажется, что это корректное проживание, то есть вот когда людей учили почему-то не плакать, мне кажется, это было очень плохо
Да, да.
что это нормальный выход эмоций.
Ну да, ну.